Bạn ơi, không biết là bây giờ nhá, sống trong cái thời đại số như thế này bạn có quan sát được bên xung quanh bạn và thậm chí là chính bản thân bạn ấy, về cái việc là đôi khi là sống ở hai thế giới là đời sống số và đời thực không? <laughs>
Ừm, ừm. Ờ, cũng có nha. Kiểu, nhiều khi là có vũ trụ song song luôn á, kiểu, <chuckles> rất là mắc cười là, kiểu, ơ, người ta bảo là bạn bè gặp trên đời sống số nó khác cái mặt, ờ, bạn bè gặp ở đời thường nữa, cho nên là đúng nha, thật sự là trong cái thời đại công nghệ hóa này nè, thì càng phải cân bằng cái đời sống số với đời sống thực một cách nó hợp lý ấy.
Ừ. Ừ, ừ. Công nhận. Ừm.